Oye, dime, ¿cuál es esa comida, y cuál es la primera imagen que te recuerda a la que o que se te viene a la mente cuando hueles, o pruebes algo?
Ay, mira, pues te voy a contar. Fíjate que cuan mi abuelo era español, entonces siempre él viajaba o sea, cuando regresaba de sus viajes de España, traía un chorizo. Pero este chorizo es no es como no no, o sea, no es como el el típico chorizo que que que tenemos en nuestro país, sino es un chorizo muy especial que además es hecho por las familias en sus casas.
Ujú. Oh. Okey.
Ajá. Entonces siempre era era como la emoción de la comida en la que sabíamos que mi abuelo iba a hacer toda la preparación para cortar el chorizo, repartirlo, no había muchas por porciones para toda la familia. Entonces, eh eh, en, en, eh, era desde el olor de de de del de que sabíamos que nos iba a compartir de su tesoro, porque era un tesoro realmente. Sí, porque hasta traerlo en el avión, ¿no? Era toda una hazaña, y este Ajá, sí, sí.
Ujú. <laughs> Okey. Uy. Oye, pero pero pero o sea él él él él literalmente o sea, y aquí no lo preparaba, o sea, e e e era era chorizo que traía él desde España cuando tú eras pequeña en tu infancia, y eso eso eso te remonta ¿y ese chorizo lo has vuelto a probar, o o o ya no?
Ah. Ajá. Ah, pues mira, sí era o sea, la primer pregunta sí, no era no es un chorizo que preparaba en México, es un chorizo que preparan en en el pueblo en de donde es él en España, con una preparación así súper especial, entonces, eh, sí. Me recuerdas a mi infancia, pero después, eh, sí, sí lo he vuelto a probar, a tu pregunta, porque, eh, yo viví varios años en España. Entonces me tocó la parte de hacer el chorizo, ¿no? Entonces sí, ajá
Ajá. Oh. Oh. ¿Tú lo preparabas? Oye, bueno, y y en ese momento me gustaría cuando viviste en España, y que te tocaba prepararlo y probarlo, obviamente, comerlo, eh, ¿me puedes decir qué sentías en ese momento, si si conectabas con esa experiencia de en familia, de tu abuelo, con este, de probar acá? Me gustaría que que que me comentaras, este, eso que, ¿qué vivías cuando cuando ya ya de más grande te tocó?
Ujú. Ajá. Ujú. Ajá. Sí, totalmente. O sea, recuerdo que cuando era chiquita, yo nunca había ido a España en ese momento, cuando probaba el chorizo aquí, este, y y y lo probaba y era este sabor como de de remembranza, de de pueblo, de las historias que a mí me contaba mi abuelo, que yo no conocía el lugar. Y años después cuando, bueno, pude lograr vivir en en en en España, y e ir a este pueblo, eh, es un olor como, bueno, obviamente me recordaba a la familia, pero pero es un olor como a leña, como a calidez. Ajá, sí, sí, sí, sí.
Ujú. Sí. Es, pues Oh. Oye, y y tú tú ya me deci tú tú me eh, me me comentas que, en ese momento cuando eras pequeña, pues, tu abuelo lo cocinaba, pues, se traía o se traía el chorizo de España
<coughs> Ujú.
y ese momento e era, no sé si como una especie de ritual, los domingos, tradición familiar, e era cada domingo, o era por temporadas cuando traía ¿cómo era ese e ese momento?
Exacto. Exacto. Sí, exactamente. Él lo traía, e eso también es algo es s pues, gracioso, él lo traía en algún momento del año cuando iba, y lo podía guardar meses y meses en y meses en en su oficina, digamos. Ajá, y y lo comíamos en ocasiones especiales, no sé, en un en en la comida antes de la Navidad, o en un cumpleaños de alguno de mis abuelos, o de mis tíos o, ¿no?, de alguno de nosotros, y generalmente, sí, era en domingo, y era este domingo familiar cuando nos reuníamos toda la familia, eh, y y y era así justo como lo dijiste, el ritual, o sea, el ritual familiar en donde en donde el abuelo corta el chorizo, lo reparte, los primos se pelean por un <laughs> sí, exac exactamente, como por la porción, es más, hasta nos robábamos del plato del otro, ¿no?, entonces, sí, totalmente, era justo como lo dijiste, el ritual, un ritual un ritual familiar.
Oh Ah. A mí me, sí, yo quiero la porción más grande. <laughs> El ri Y siempre, o sea, e e e el abuelo era quien preparaba el chorizo, no la abuela, no un tío, no una tía, el abuelo era el que okey, e es
Ujú. Exacto. Sí. Sí, exacto. Era justo el abuelo. El abuelo era el español, eh, la abuela era mexicana, pero pero, justo el abuelo era el no no no quiero decir como el el jefe, ¿no?, de la familia, no. Era como el dueño del de este ritual familiar.
Sí, porque: "Este chorizo es es de España, es este es mi momento", por así decirlo, decía él. <laughs>
Exacto, exacto, sí, sí, no no no no como, no no como un patriarcado, ¿no?, sino como este momento en el que el abuelo, usaba el chorizo para unir a la familia, así, a exacto.
Para unirlas, ¿y y contaba alguna historia ahí de de del pueblo del chorizo?, a lo mejor cómo se hacía, o a lo mejor, él cuando él era pequeño, no sé, e en ese ritual, ¿contaba alguna historia que conectaba el alimento con con con con ustedes, con la familia?
Ujú. Ajá. Pues sí, fíjate que sí, eh, en él nos contaba cuando él vivía en en el pueblo hace muchí bueno, a inicios del siglo pasado, en donde la re allá el ritual era la preparación de este chorizo. Se reunía la familia, pero desde la parte de en que tenían que, pues, matar al cerdo, eh eh, pues, sacar las vísceras, se pone, s luego tenían que, se pone a mm, se cuelgan los chorizos, en un lugar muy, muy frío, no lo puedes hacer en calor, como aquí, eh, como en otros países, y y l y los chorizos se curan. Entonces, tienen que pasar muchos meses para que, eh, puedas comer, eh, ese chorizo. Entonces, sí, eran esas historias donde nos contaba, pues, de los bisabuelos, de los tíos, de los hermanos, ¿no?, sí, um, sí.
Ajá. Ujú. ¡Oh! Sí. Dep De todo eso. Oye, ¿y y qué detalles sensoriales el día de hoy, por ejemplo qué qué te impactaría qué te llegaría sí el día de hoy te trajeran un chorizo, qué te impactaría primero, el olor, la textura, la temperatura, qué qué te transportaría sí el día de hoy se te pone en la e e enfrente de ti en una mesa ese chorizo? ¿Qué fue lo lo primero que captarías?
Claro. Ajá. Ajá. Ajá. Sí, entie es es lo primero que me viene a la mente es el el olor, bueno, no, bueno, a la mente al al al olfato. O sea, es es es un olor súper especial, es como, mm, eh, muy especiado, ajá, pero pero al oler este este alimento, este chorizo, eh, me recuerda como la calidez de la familia, básicamente. O sea, aunque y y es chistoso porque aún los hijos de mis primas, ¿no? Que no conocieron ni al abuelo ni al bisabuelo, ¿no? Ni a todos los de allá, pero, este, a ellos les encanta este sabor aún siendo un sabor muy fuerte, ¿no? Para un niño, por ejemplo. Ujú.
Al olfato, ajá. Okey. Mm. <chuckles> Para un pequeño. Oye, Y y y pues, ya me dijiste cuando viviste en España lo lo probaste, incluso lo preparaste. Acá ahora en en en México, donde estás ahora, eh, lo sigues a no hay un lugar que se asemeje, que puedas ir al supermercado y a lo mejor comprar, o, no te has topado con algo similar, por así decirlo, que diga, el chorizo español, no sé, o algo que. <chuckles>
Ujú. Ay. Ujú Ajá, sí, sí, sí. Pues mira, sí, es como como nosotros le llamamos como el el tesoro, y hay hay hay hay personas que intentan asemejar este este sabor, pero debido al clima que tenemos en este país no no no se puede. Porque allá las temperaturas sí bajan hasta -15, -20 grados que es lo que necesita ese alimento, ese chorizo para curarse. Y bueno, eh ujú, dime, dime, dime. Ajá.
Ujú. Oh. Osea q ajá, sí, sí. No, no, no, te decía, e e esa es parte esencial de es parte esencial del proceso de la preparación, o sea, eh, temperaturas bastante frías.
Claro. Exactamente, entonces si no se alcanzan esas temperaturas tan bajas, el el chorizo no alcanza a curarse, entonces no tiene ese sabor, es como un sabor ahumado digamos. Ajá, exacto, con especies. Ajá.
Mm. Oh. Se seguramente ha de estar ha de estar muy rico ese ese chorizo, ¿no? Eh, para buscar y hay aquí como dices, a lo mejor no sé sí sí en Toluca haya en ciertas en otoño o en invierno llegar a esas temperaturas o en o en Chihuahua, pero tendría que haber esa esas personas, o, personas a lo mejor sí habrá ciertas zonas, pero gente que quiera prep o sea, que tenga los elementos, sí, sí, sí, porque la gran mayoría es más cálido, más templado el clima aquí, como bien dices.
Ujú. Ujú. Exacto. Eh, ujú. Sí, es es sí es es sé que algunos, eh, inmigrantes lo han intentado hacer, pero y justamente así en en zonas frías de de México como Toluca, el Estado de México, pero no han logrado, eh, se se asemeja un poco, pero no, bueno, no. Exacto, exacto, está está está difícil llegar, y yo creo que más bien es como ese ese ese sabor a familia, ¿no? Ujú.
<chuckles> Pero no es el 100% no es, no es, sí. Sí, claro. Y y cuando tú lo hiciste, que te t tocó hacerlo allá en España, y que tú recuerdes con ese con ese chorizo que preparaba el abuelo, ¿tú lo hiciste tal cual como lo hacía el abuelo, o o lo o tú le pusiste tu toque, o, lo modernizaste, por así decirlo?
Ujú. Ujú. <laughs> Si, pues mira, no no tanto que lo puedas modernizar, porque siempre estaba ahí la supervisión del de la tía más viejita del pueblo. Ajá, <laughs> exacto, exacto, entonces, y además ellos te explican, ¿no? Eh, entonces u mm, bueno, ah, en en la actualidad, ya no ya no matas al cerdo tú, o sea, eso ya lo hacen los carniceros y en en los mataderos, pero lo que sí puede decidir la familia es qué tanto picante le le le agregan, que no es como el picante de México, pero sí es un, como un pim es un, le llaman pimentón. Eh, entonces tú puedes la familia, cada familia decide cuánto echarle. Entonces en eso sí sí podía influir un poquito. Ujú.
<chuckles> Ah, no es no te dejaba sa no te dejaba salirte del script, del guion. Ujú, sí. Sí. Ah, okey. Cuánto echarle, ah, okey. Sí, para si lo quieres me imagino que ese pimentón l l lo especia más, a lo mejor se se se me figura, okey, ¿sabes qué? Lo lo lo quiero cargadito, lo quiero especiado, pues le echo más pimentón, ¿no? Así es.
Exacto. Sí, sí, sí. <laughs> Exacto, así, eh, así. Entonces, como sabían que yo venía de este lado de del mundo, de América, entonces sí, siempre decían: "Bueno, para la para la mexicana aguanta un poco más de de de picante." Ajá.
Ajá. De picante, pues, e échele más. Oye, qué qué bonita historia me me acabas de decir, y me imagino, ahorita me fíjate que me transportaste a mí sin sin sin ser parte de de de tu familia, me transportaste. Incluso me visualicé a a tu abuelo vestido, bien vestido en el viaje, con un maletín con chorizo llegando. Me visualicé ahí en la mesa ahí, e e en en la cabecera ahí, y todos alrededor, fíjate que que me visualicé me transportaste, fíjate tu recuerdo de esa comida, me hiciste que me transportara ahí a a ahí ahí contigo a ese momento, fíjate, qué qué bonito.
Ay, ajá. Ajá. Ay, ajá. Claro. Ajá. Ay, sí. Y así, así tal cual lo describiste, así tal cual era, porque, pues siempre el abuelo en esos tiempos, vestido de traje, siempre muy elegante, ¿no? Este, él era filatelista, entonces entre entre el chorizo y los timbres, ¿no? Este, siempre pasábamos un un un rato muy especial con la familia y y y con estos, eh, recuerdos y alimentos de de otro lado del mundo pero para una familia mexicana, ¿no? Latina, ujú.
Sí. Oh. Ujú. ¿Y y cuándo y cuándo fue la última vez no te gustaría? Me imagino que te gustaría volver a a probar, este, otra vez el chorizo original, por así decirlo, ¿no?
Ujú. Ay sí, la verdad añoro, añoro volver a ir, lo lo lo más lo más factible es que viajara de nuevo a España, hace muchos años que no he logrado ir por otras historias, pero espero que muy pronto ya ya pueda ir y y volver a, aunque sea a probarlo, ya si logro prepararlo estaría padrísimo.
Sí. Ujú, ujú. Sí, y pues pro pro probarlo a a ahí para que te remontes que te que te remontes, este, a esos momentos, a esas historias que sin duda, pues trascienden, ¿no? Generaciones. Oye, me encantó, me encantó lo que me compartiste, como te dije, me me llevaste a ese momento, me y hasta pude sentir, este, ciertos olores especiados y te agradezco, la verdad, que hayas compartido esta historia con conmigo.
Ujú. Exacto. Ay. No, muchísimas gracias. De hecho, hasta estoy ya casi con la lagrimita y de de recordar estos olores y sobre todo esas historias familiares. No, muchas gracias por por escuchar.
No, pues para mí siempre es un gusto, te mando un abrazo, y pues para acá nos vemos.
Gracias, hasta luego.